Ayan, oo, nga parang, ah, di ba, ah, nare-reminisce natin, parang nga dati wala pa nga yung sinasabi mong ano, yung Madame Tussauds 'no? Tapos, ah, ngayon siguro ang medyo nakakalungkot na lang, parang ang balita ko, parang wala na atang fireworks sa mga Disney ano, dun sa Hong Kong or parang, ah, may schedule na lang hindi tulad dati parang halos araw-araw.
Mm. Mm, m totoo. Oo, wala pa. Mm. Ah, wala na ba? Oo. Ah, oo, by schedule. 'Di ba dati, oo nga, natatandaan ko dati araw-araw, eh. Oo, 'pag gabi. So, oo, so, ngayon hindi na pala araw-araw, mm.
Oo. Oo, yun nga. Ah, ako nga rin, eh, parang, "Oh, nakakamiss nga rin." Pero yu yun nga, ah, eto wa tuloy ko yung kwento ko nga, eh, nakakatuwa yung nangyari rin. Ah, kasi puro lalaki rin talaga kami tapos, ah, yan sa Sapa medyo malamig nga 'di ba, humanap sila ng mga jacket, ayan, ah, yung mga makakapal na. Tapos siyempre, ah, malamig ko u umiinom kami, gabi-gabi ayan. Para 'di ba, 'pag umiinom ka dun, ah, parang ang tagal mong malasing 'di ba, parang ganon. Oo, eh, tapos sa isang hotel lang rin kam parang yung kuwarto namin, ah, connecting, sa hotel. So okey rin parang, um, at least, ah, halos parang magkakasama kami. Kaya nung ano, parang gabi parang oh, nung umaga na, parang may kung sino-sino na yung iba-iba yung nawawala, parang ganon. Sabi, "Oh, hindi umuwi si ano." ayun yung parang, ah, ayon sa inuman. Tapos, ah, yung iba, parang may ibang lakad, ayan, "Oh, asan si ano, ba't nawa" parang siyempre nasa ibang, ah, country ka, ganon. So unang akala mo ano, "Oh, san 'to ng ano?" parang, "Nawawala ba 'to, na-kidnap na." ganon. Ayun, oo. Pero buti naman oo, sa social may social media 'di ba nga? Sa "Oh, dito muna ako." ayon, hanggang umaga.
Hmm Sige. Mm, mm. Mm. Oo, oo. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo, oo. Hmm. Hmm. Bake bakit nawawala? Ah. Hmm, mm, mm, ayun. Mm, mm. Totoo, mm. <chuckles> Totoo, oo, siyempre ano, eh hmm. Hmm. Oo. Oo, eto ba, may mga natutunan ka ba dun sa ano, karanasan mo na yun na nagbago sa pananaw mo sa ano, sa paglalakbay?

Ah ako siguro ano na na-realize ko talaga ah sobrang ah sarap pala rin talaga sa pakiramdam na mga best friend mo 'yong ah kasama mo mag-travel o kasi Kasi bago 'yon, oo ah 'yan kadalasan na pamilya lang ah 'yong dati ah partner or solo eh ayon, ayon para sa
Mm. Mm. Oo totoo, oo sobra, oo, oo, ay oo. Mm. Oo. Mm, iba din kasi ano eh iba kasi 'yong bonding kapag kasama mo 'yong mga kaibigan mo, iba din 'yong bonding kapag kasama mo 'yong pamilya mo di ba?
Oo tama, tama.
Mm. Mm in oo in fact 'yong ano di ba nabanggit ko meron akong travel this June, 'yong kasama ko do'n 'yong ano 'yong bestfriend ko kasi meron kaming parang tradisyon na ah every year nagta-travel ka mi together, so 'yon 'yong this year para sa 2025. Ano, 'yong next month June.
Ah ayon. Ay, ang saya. Oo. Ah saan pala kayo no'n pala pupunta?
Mm, sa Thailand, Bangkok.
Oh, ayos oo parang nga nagkataon na kasi kami ah ayon di ba nga na parang nga nasayahan kami last year, eh, sakto may parang nga seat sale di ba 'yong isang airline last week. Oo ayon na bumili kami ng ticket oo Bangkok naman rin talaga kami sa Thailand sa pero October, October naman siya medyo maulan ,oo.
Mm. Mm. Oo. Oo, oo. Oo 'no kakatapos lang 'yong seat sale. <laughs> Nag-book din kayo? Oo, oo. Ah Bangkok din oo 'no. Ah, ah maulan na do'n. Mm, oo pero 'yong ano kasi 'yong June mainit naman sobrang init naman sa Thailand ng June so ano, pero mas okay na rin 'yon kaysa naman ulan ng ulan so mahirap din kasi mag-travel pag ulan ng ulan eh di ka rin makakalabas masyado.
Oo, oo. Oh, talaga oo. Oo ayan parang nga
Mhm, pero sana matyempuhan niyo no'n na hindi umuulan para ma-enjoy niyo kahit papaano 'yong ano, 'yong Thailand, sa ano lang kayo, Bangkok lang kayo area or pupunta pa kayo sa ibang parts ng ano ng Thailand?
Oo bali, ah, parang ilang araw lang rin kami sa Bangkok tapos sa pupunta kami sa Chiang Mai ayon, ah oo.
Mm. Ah oo ang pag pupunta kang Chiang Mai galing sa Bangkok, ano 'yong sasakyan ano ba airplane or may train?
Oo ah meron rin kasing train pero medyo matagal pero naghahanap kami no'ng mga plane, ah parang pwede na, na mura oo mura lang din pala. Tama. Tama. Oo. Mga
Mhm, mhm. Oo may mura naman ata 'no yung ano, 'yong mga domestic flight nila, 'yong mga domestic airlines nila, mhm 'yong para sa atin parang Cebu Pacific gano'n. Oo.
Oo tama ayon, ah, unang beses mo ba mag Bangkok o ah maraming beses na rin talaga?
Oo, first time kong ah mag Bangkok, oo. Mhm.
Ah ayos pala ayon ma ma masaya naman, masasarap 'yong mga pagkain gano'n.
Mhm. Ay nakapunta ka na dati sa ano sa Bangkok? Oo, oo.
Ay oo ayon pero ah kasama ko nga 'yong parang ex partner ko ay ayon iba rin iba kasi 'yong ano kaibigan, kung alam mo 'yong ah movie na hangover, yan?
Mm. Mhm.